Ну, смотри, как бы это всё, во-первых, есть контракт, в котором эти все моменты описаны. Это, а, во-первых. А во-вторых, например, в моем случае я знаю, что тока, ну, как бы мужчина, у которого мы арендуем квартиру. У него свой дом есть, в котором он живет со своей семьей. То есть мы знаем, что это для него
Да. Мгм. То есть ему ваш не понадобится вроде бы. <chuckles>
Ему наш не понадобится. И его дом даже находится в более таком удачном районе. Так что я как бы знаю, что он на нашу квартиру д именно для жизни никак не претендует. Так что нет. <laughs>
Мгм. Не посягает, <chuckles> понятно. <chuckles> Хорошо, а давай с тобой пофантазируем, что вот, допустим, а, ты начинаешь зарабатывать вот прям достаточно, чтобы даже подумать о покупке собственного жилья вот в той стране, в какой ты есть, да, а не в той, которую ты присмотрела на пенсию. А как ты считаешь, <chuckles> какая должна быть вот вообще на руках сумма, а, которую вот ты вносишь? Да, часто бывает, э, кто-то вообще берёт нулевую ипотеку, то есть всю сумму в ипотеку, кто-то платит 10, 20, 30%. Вот какая, на твой взгляд, самая такая, знаешь, правильная, здоровая ситуация? Сколько должна заплатить ты, ну и сколько там взять в ипотеку?
Давай. Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Мгм. Мгм. Ой, ну, однозначно цель такая, чтобы ипотека была нулевая. То есть прийти, заплатить наличкой и жить дальше.
Да, это это прям идеал, конечно, <chuckles> но если всё-таки ты как-то Мгм.
Это, конечно же.